أنت ليه اوصّلها أصلًا إنها ما تفك إنها تزعل، فأنا آآ، يعني آخد مرد رد فعل آآ، مسب مُسبق، استباقي، قبل ما تزعل، آآ، أنا عارف إن إيه اللي مزعلها، 1 2 3
فعلًا آه. إمم.
آآ، اهتمامي بالشغل أكتر، فخلاص أنا آآ، ه هاشاركها مثلًا جزء من مشاكلي، فتحس باللي أنا باعمله وباللي باعاني منه آآ، على سبيل إن أنت بتطلب حل، فده هيديها اهتمام معاك، وكأنها بتشاركك ال المشكلة. آآ، تشكرها مهمًا كان اللي قالته آآ، ينفع أو ما ينفعش، أنتِ لأ دماغِك حلوة أوي، ده أنا لازم أ آآ، أستشيرك على طول ومش عارفة إيه، وتديها أهمية، أهمية آآ، ت تدّي رأيها، اص أقصد أهمية، فبالتالي هتبقى مبسوطة جدًا إن أنت شاركتها مشكلة، أنت هتكون هديت لإنك فضفضت أساسًا، أنت عملت فضفضة، أنت مش عايز حل، أنت عملت معاها فضفضة، ده هيقلل التوتر اللي عندك، وفي نَفْس ذات اللحظة اديتها أهمية، معاك اتفضل.
إمم. تفتكري إن أنا إمم. أنا فاهمِك. أ أ إمم يعني أنا فكرت في الموضوع إمم. يعني أنا فكرت في الموضوع تمام بصراحة، بس أنا خُفت إن أنا لو بقيت يعني جيت قُلت لها بقى المشاكل اللي عندي، وإن أنا في الشغل باتضغط وب وال القصص الحوارات اللي بتحصل دي، خايف يكون رد فعلها بارد، فاهمة قصدي إيه؟ أنا خايف أنا بس أنا أنا بابقى خايف من رد فعلها، مش مش آه يعني أنا خايف إن أنا أقول لها كده فتقول لي طب أعمل لك إيه؟
معاك. آه معاك. طَب أنت كده بتختار ما بين رد فعل نِكدي، ورد فعل بارد تختار أنهي فيهم؟

والله يعني أنا باعمل ده أحيانًا ومن يعني يعني باحاول بقدر الإمكان إن أنا يكون في تواصل ما بيني وما بينها، بس هي يعني هي ساعات بتبقى بتكون رومانسية وجميلة وحلوة ومش عارفة إيه تمام، ساعات يعني مُعظم الوقت بالذات لمّا باكون راجع من الشُغل، يعني بتقابلني بأسلوب وِحِش جدًا تمام، بتكشيرة كده مش أحسن حاجة، وأنا بابقى أصلًا يعني عايز أقول لِك أنا بابقى شغّال مع ناس يعني فاهماني، كُلّهم يعني مُجتمع سام. يعني عايز أقول لِك في الشُغل هم مش صحابي اللي هم بقى زمايلي اللي بنخرُج سوا وبنفضفض مع بعض لأ، كل واحد اللي بيطول التاني بي بيزعّله فاهم فاهمة قصدي إيه؟ ف آه. فالفكرة نَفسها إن هي مش مُدرِكة أنا باتعامل مع الناس إزاي في الشُغل و وكمية الصراعات اللي أنا بامُر بيها، فأنا كمان لمّا بارجع وألاقيها مكشَّرة، أنا بقيت بصراحة أنا باتضايق، بصراحة يعني عايز أقول لِك إن أنا حتّى لو إن أنا عايز أقول لها: "مالِك يا حبيبتي؟" ما ب ام ما بتطلعش فاهمة قصدي إيه؟
معاك. معاك. آه، آه، آه، تمام. <chuckles> معاك مُتقبِّلة إمم، إمم. طيب ماشي. <chuckles> ماشي.
فما باقدرش إن أنا آه.
هو بصراحة هو يعني أنت عندك حق وكان لازم هي تكون مقدَّرة آآ إن أنت شُغلك وتعبك ده ليهم أصلًا، ومقدَّرة قد إيه في آآ يعني ضغط عليك، آآ في المُقابل لازم فعلًا عندك حق إن أنت ت ت تُقابَل ب بابتسامة على الأقل. أنا ما عنديش أي مشكلة إن أنت عندك حق في النقطة دي، بس إيه رأيك بما إن أنا باكلّمك أنت مش باكلّمها هي، آآ أقول لك أنت تعمل إيه في الحالة دي؟ يعني آآ لمّا تكون هي ما دام أنت كمان من ضِمن الحاجات اللي أنت قُلتها إنب أنت ف مُتفهِّمها وعارف هي عايزة إيه، وعارف هي ناقصها إيه أو إيه اللي خلّاها ت
إمم. إمم. أيوه. أنا ب أنا فاهم أنا فاهم هي ناقصها إيه بالضبط. يعني هو وأحيانًا بابقى واضح جدًا معاها وأقول لها: "يا حبيبتي أنا ال الوضع ف بيقول 1، 2، 3 وإحنا" يعني عايز أقول لِك ب عايز أقول لِك إن باقول لها: "إن أنا وأنتِ ما فيش حد تاني معانا في الدنيا دي، لا بابايا ولا باباكِ، لا مامتي ولا مامتِك، إحنا الاتنين إحنا الاتنين اللي بنشيل بعض." آه. ف فإحنا الاتنين بنشيل بعض، فأنا باقول لها: "أنا مش ها هاجي أحكي لِك أنتِ حاجات مش هاروح أحكيها لبابايا ومامتي." فأنا يعني أنا بابقى مُنفَتِح معاها وأنا متعصّب وأنا متضايق وأنا زعلان، بس هي لمّا بتضّايق ما بتبقاش كده، بتاخُد ردود أفعال تعّصب وتضايق. <chuckles> و و فأنا آه. فعشان كده أنا بابقى عارف إن النَكَد ده كده، كده ما فيش منّه مَهرَب، فبانَكِّد على طول. <chuckles>
طب م م معاك تمام. ربِّنا يخلّيكم لبعض، أكيد طبعًا، إمم. معاك. إمم. تتضايق أكتر. <chuckles> <chuckles> طَب بُص، عايزة أقول لك على حاجة، آآ أنا هافترض مثلًا آآ إن هي من الشخصيات اللي ما بتفُكِّش بسرعة، آآ مين اللي هيتنكِّد؟ أكيد أنتم الاتنين.
إمم. إمم.

أختار النكدي، ما أختارش البارد، لإن البارد آآ <laughs>
لأ، طبعًا. <laughs>
آه، يع أختار النكدي مش البارد، لإن البارد يعني يعني، عايِز أقول لِك إنه أحِس إنه هو هيكسِرني من جوّه، ده ممكن فعلًا بقى اللي يخلُق يعني عايِز أقول لِك إن هي لو نكَدِت أنا إيه، باعرَف أمسِك نفسي وإيه، وأمشِي الدنيا. إنما لو هي أدَّتني رد فعل بارد، "إن أنا آه، طَب أنا أعمَل لك إيه؟ طَب مش عارفة إيه، طَب الله يقوِّيك." الكلام ده يعني، يعني الكلام ده يعصِّب ويضايِق، وعايِز أقول لِك إنه فعلًا ده بقى اللي ممكن يخلُق مشكلة بيني وبينها، فأنا يعني، تفتكري إن أنا فتَحت م
طيب. معاك، امم. طَب أنا حابة برضو ممكن أعيد أستعيد النكد الجميل اللي أنت حاسه ده، وأقول لك حاجة تانية طيب إيه رأيك لو آآ، أول ما حسيتها إن هي هتنكد آآ، طلع لها مثلًا وردة كده والّا قل لها كل إيه ده أنتِ بتنكدي وأنتِ قمر كده زيل ليه النهارده؟ حد قمر كده ويتنكد و
ماشي. امم. <laughs> والله فكرة حلوة! يعني بجد فكرة عبقرية.
آآ، يعني الأكل النهارده كان تحفة، ما ينفَعش نكَد مع الأكل ده، ممكن نأجِّل ال النكَد. آآ، يعني، خِفّ أنتَ ال وطأة ال ما دام أنتَ كمان عارف إن هي عندها أسبابها، هي مش شخصية نكَدية في المُطلَق، هي عندها أسبابها و واحتياجاتها النفسية. ف لو لو يعني، الكلمات اللي بتخ بت بتخفِّف وطأة النكَد، بتحوِّله لنُكتة، ولازم هتبتسِم وتضحَك والدنيا هتخِفّ. فهي يمكن مع الوقت، ممكن بعد كده آآ، تبقى هي كمان بتشارِكك عدَم النكَد. بس فعلى الأقل أنتَ خُد الخطوة ال الأولى وحوِّل النكَد ده لنُكتة، لإحساس حِلو ناحيت
امم. لأ خالص. فعلًا، آه، ده حقيقي. ده حقيقي. امم.